Mmm, gitu ya, tapi ya itu sih memang Kak, eee, aku ngerasa ya, karena aku pas mau tidur itu pengennya main HP sampai ngantuk gitu, makanya e jadi enggak ngantuk-ngantuk. Jadinya gitu Kak ya, mmm saran Kakak benar sih, heeh.
Iya. Iya itu karena sinyal iya Kak, itu karena sinyal otaknya kayak ngebaca kayaknya tuh masih dalam mode kerja, gitu Kak. Dan mungkin untuk selanjutnya ya, Kakak e bisa tarik nafas pelan ya Kak, sekitar 2-3 menit lah gitu. Tarik nafas kayak 4 detik, tahan 2 detik, hembus kemudian, e dihembuskan ya Kak 6 detik, nah ini bisa diulang nih sampai 5-6 kali, nah itu bisa, e ngebantu Kakak, eee, agar tubuhnya rileks ya Kak, gitu kan. Jadi kalau misalnya sebelum tidur atau Kakaknya kesulitan tidur, Kakak bisa, eee, e apa, menggunakan cara ini tarik nafas, tahan, kemudian hembuskan. Nah Kakaknya, kira-kira, eee, pernah enggak, eee, apa ya, melakukan hal ini Kak?
Iya mhm, iya. Oh, begitu. Wah sama sekali nggak pernah sih Kak, aku malah baru tahu nih, setelah mendengarkan saran-saran dari Kakak, ternyata, eee, untuk mengatur napas, terus tarik napas, terus ditahan gitu sebentar Kak ya?
Iya benar kayak gitu, jadi kayak mengatur nafas dulu gitu kan, biar Kakaknya rileks sih sebenarnya jadi tubuhnya, eee, apa ya, bisa lebih rileks dan mengantuk, gitu kan. Nah mungkin, untuk selanjutnya ya, e Kakaknya bisa memposisikan tidur senyaman mungkin, gitu kan. Itu bisa menyesuaikan kayak, posisi bantal, selimut, kemudian ya suhu ruangan. Nah, itu tuh biasanya ngaruh ya Kak ke kualitas tidur gitu dan iya dan
Mmm gitu. Mmm. Oh begitu, iya sih aku, eee, benar-benar kayak baru dapet ilmu baru nih, setelah mendengar saran dari Kakak, gitu kan. Benar-benar kayak relate banget sih untuk aku aku coba gitu Kak, jadi kayak a ada rasa harapan gitu ya. Wah kayaknya, e setelah mendengarkan saran Kakak, aku ada harapan nih, untuk bisa tidur lebih cepet nih Kak, gitu kan. Ya memang harapannya, ketika aku tidur cepet gitu kan, aku tuh bisa lebih, apa ya, bertenaga lah untuk besoknya gitu kan enggak kekurangan tidur, gitu kan. Nah benar-benar efektif sih sebenarnya cara dari Kakak ini, eee, kelihatannya menarik untuk aku coba ini Kak.
Iya. Iya. Benar banget, Kak. Iya betul banget.